Ma, allora, tendenzialmente le tematiche sono su diritti civili, diritti umani e sono s sempre quelle cose su cui io non riesco a trans uhm, a transigere, perché finché è un'opinione su: si deve costruire un un ehm, un ponte, per dirla, no, con ehm, con termini così, ehm, mhmm, di questi giorni, ehm, <chuckles> allora sì, ci può stare che ci mettiamo lì, ci scontriamo un po' sulle ragioni. Però quando si tratta proprio di diritti umani, tipo, mhmm, le persone hanno diritto di esistere, ecco, su queste cose qua non riesco proprio a transigere. E in particolare, mhmm, ovviamente diciamo negli ultimi 3 anni mi è capitato tanto di discutere con le persone online sulla questione del genocidio a Gaza.
Mh-mh. Sì. Basilari, sì. Okay, okay. Lì, bene. Ah! Oh, Ma Madonna! Questo è un argomento di quelli serissimi, accidentaccio!
Sì, sì, sì, sì, è vero, ehm, ma la cosa diciamo più più pesante, è stato proprio all'inizio dover discutere con i miei amici di questa questione.
Ah! Addirittura i tuoi amici, quindi manco le persone a casaccio nei social, proprio i tuoi amici.
Esatto, sì. C'è stata una conversazione molto dura che ho dovuto affrontare con questo mio amico perché, ehm, diciamo che lui era una di quelle persone che non si era effettivamente informata su quello che stava accadendo e quindi aveva un'opinione un po' superficiale, no, ehm, ti
Okay, si faceva insomma s mhmm, accompagnare dai telegiornali.